เออ คือเราก็อึดอยู่เหมือนกันเนาะ <chuckles> ก็ถือว่า ก็ถือว่าเก่งประมาณ หนึ่ง นะ เพราะว่าอึดได้ขนาดนี้เนาะ <chuckles>
ใช่ครับ อึด อยู่ เหมือนกัน เก่งประมาณหนึ่ง ตอนแรกก็ โดนกระทำ หลัง ๆ ไม่ทำแล้ว
<chuckles>
เอางาน กลับไป บ้าง
เออ เออ เออ
ใช่ครับ เขาสั่งผม ผมก็มึนไม่ทำ ผมก็ไปทำงาน งานผมไม่ว่าง อะไรอย่างเงี้ย อะไรก็ไม่ว่าง ๆ ผม
<chuckles> อืม อ๋อ
ใช่ครับ คือตอนแรก
เริ่มมี การตอบโต้บ้าง
ใช่ครับ คือตอนแรกเนี่ย ผมเนี่ย ผมเบื่อมาก ปรึกษาเพื่อน ปรึกษาอะไร กิน เบียร์ ไป กินน่ะเหล้าไปอะไรก็เยอะ ตอนที่คุยกับเพื่อนก็ มีความสุขดี รู้สึกได้ระบาย รู้สึกอะไร
อืม เออ เออ อา อืม แต่หลังจากนั้น เป็นยังไง?
แต่ไม่ใช่ สิ แต่พอกลับไปที่ทำงาน เหมือนเดิมแล้ว เราต้องแก้ที่ต้นเหตุ สิ
อ้อ เหมือน เดิม เออ ละ
ใช่ครับ เราไปคุยกับเพื่อน เพื่อน โอ้โฮ เข้าใจอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นดี
ค่ะ อือ ๆ
แต่พอกลับไปที่ทำงาน แม่ง ไม่ใช่สิ
อืม
มันต้องแก้ ที่ต้นเหตุ แม่ง บอกไม่ช่วย ไม่รู้ ผมก็ ผมก็ทำมั่ง อ่า คุณทำอะไรมาผมก็ไปถาม บอกผมถามแล้วครับ ผมทำแล้ว
อ้อ อืม
ผมพูดแล้วครับ เขาไม่ทำ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เอางานมาใส่ผม คิดผิด แล้ว ปัดโนู่นปัดนี่ออกไปมั่ง
อืม อืม ๆ ๆ <chuckles>
ใช่ครับ มันต้อง สู้บ้างอะพี่
เออ เริ่มอยู่เป็น <chuckles> ใช่ไหม?
เพราะว่าอยู่เป็นก็ใช่ แล้วก็ต้องสู้
อืม ๆ
สู้บ้าง เขาเอาปงเอาเปรียบเรา เราต้องสู้แม่งมั่ง
โอ้โฮ วิด อ เออ วิธีการจัดการกับ ความ ความไม่ยุติธรรมในที่ทำงานนี่มันก็ แหม ยากเหมือนกันเนาะ แต่ว่าที่คุณ เล่าให้ฟังก็ โอ้โฮ <chuckles> ถือว่า อดทนเก่งมากเลยค่ะ <chuckles>
ไม่ทำมั่ง ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ คือมันต้องสู้ สู้อย่างเดียว ผม ยังสู้ ทุกวันเนี้ย ทุกวันนี้แม่ง ก็โดนอยู่ โอเคครับพี่ สวัสดี
อืม โอ้ ขอบคุณมากที่ ค่ะ ขอบคุณที่มาเล่า ให้ฟัง นะคะ

ทำหน้าที่ให้ ชัด เจนไปเลย
อืม อา ๆ แยกกันว่าใครทำอะไร จะได้ไม่ต้องแบบ จะได้ไม่ต้องเกี่ยงกันใช่ไหม?
ใช่ครับ ใช่ครับ ทำหน้าที่ให้ชัด เจน ไม่ ไม่ใช่มั่วไปหมด
เออ ๆ ๆ ถ้า ถ้า มัน แน่นอนแล้ว ก็ไม่ต้องเกี่ยงกันแล้วทีนี้ ก็คือเหมือนแบบของใครของมันไปเลย อันนี้น่าจะดี อย่างงี้ใช่ไหมค่ะ? อือ ๆ
ใช่ครับ ใช่ครับพี่ คือ 1 ทำหน้าที่ให้ชัดเจน ไม่ แล้วก็เพิ่มเงินเดอ เพิ่มเงินเดือนมากขึ้น
ค่ะ
เงินเดือนมากขึ้นเนี่ย มันจะทำให้เรา มั่นใจ นะครับ มีแรงจูงใจ อย่างงั้นให้ มัน ชัดเจน
อ่า เป็นแรงจูงใจใช่ไหม? อืม อือ ๆ ค่ะ
แล้วก็หาคนมาเพิ่ม ดูตำแหน่ง สำคัญ เลยที่จะต้องทำให้ ทำให้ ทำให้แบบว่ามันเดินต่อไปได้ อะไรประมาณเนี้ยอะครับ อันนี้ move ออกไปหมด
อ้อ ค่ะ เออ อืม
ใช่ครับ ธุรการบัญชี เอ๊ย ธุรการทำเอกสารอะไรก็
อืม เหรอ?
ไม่รู้อะครับ ตำแหน่งผมนายช่าง เนี่ย ทำ อะไรนะ?
รวม ๆ กันเหรอ? <chuckles> รวม ๆ กันไปเลยเหรอ? คือรวม ๆ กัน ทำหลายอย่างเลย โอ้โฮ
รวมไปเลยพี่ ใช่ครับ ใช่ครับ นายช่างนี่เป็นแบบว่า ทุก อย่าง
ก็เก่งเลยนะ <chuckles>
เบิก น้ำมันรถ
อา
เบิกน้ำมันรถ ทำรายงาน ส่งกรม ส่งเขต ส่ง ภ ระดับภาค และต้องขับรถไปตรวจดูงาน โอ้โฮ
ค่ะ <chuckles> แค่นี้ นี่ก็เยอะ แล้ว นะเนี่ย ถ้าต้องมีอย่างอื่นด้วย ก็ โอ้โฮ มากมาย
มั่ว ไป หมด ใช่ครับ ผมมี 7 งานน่ะ ตอนแรกอะ 7- เจ็ด อย่างอะ
อ๋อ อืม